هو بُص ساعات، يعني هو بصراحة في الغالب لمّا مثلًا بيبقى رايِق بقى وكده، بيبدأ إن هو ييجي ويحاول إن هو يطبُخ مثلًا معايا.
ده لمّا يبقى رايِق بس، يعني إما يبقى رايِق بس، إنما لو ما رايِق ماشي. <laughs>
إمم، و ولكن وحتى آه، <chuckles> حتى لو هو يعني بصراحة برضه ساعات بيبقى مش رايِق وكده، بيحاول إن هو بقى يقعد بقى معايا.
وإيه اللي ما بيخلّهوش رايق ما أنتِ مو مش جايز تكون أنتِ معكننة عليه مثلًا أو قرفاه أو حاجة زي كده؟ <chuckles> مش جايز؟
<laughs> لأ لأ، هو بيبقى في الغالب يعني بسبب الشغل، فاهمني؟ يعني هو بيكون مثلًا حصل مشكلة لأ. <chuckles>
آه، يعني مش أنتِ يعني مش أنتِ يعني أنتِ متأكدة ما يكونش أنتِ مثلًا أنتِ قرفاه في عيشته وكده؟ لأ ده كويِّس خالص، والله يعني فعلًا ضغوط الشغل بتعمِل بتعمِل زهق للرجالة فعلًا وبتخلِّيهُم متضايقين، وممكن يرمي الكوتش الكوتشي بتاعه على فكرة في أي حتّة عادي، ده ده شيء طبيعي فعلًا، تمام. <chuckles>
لأ. <laughs> فعلًا. آه، وك وكان بصراحة حاجة مُزعِجة أوي بالنسبة لي. بس أنا زي ما قُلت لك كنت باحاول بقى على قد ما أقدر إن أنا إيه أتحكَّم فيه في حتّة اللي هو أو مش أتحكَّم يعني، أحاول أفهِّمه إن هو ده بلاش، الشكل وبتاع.
آه يعني أنتِ صلحتِ لفظ أتحكَّم، طبعًا لأنه يعني جايز كلمة أتحكم لفظ يكون فيه مثلًا شيء جارح من ب من ناحيته أو كده، علشان هو راجل وكده، والّا عادي يعني الكلمة ما فيش أي مشكلة فيها؟
إمم. لأ، هو التحكُّم عامةً ما بين بقى إن كانت راجل أو ست، هي بصراحة مش حاجة يعني آآ، حلوة يعني آآ، المفروض كل واحد يبقى حُر، فاهم يعني؟ ما يبقاش كل واحد يعمِل اللي هو عايزه، بس المهم ما يأذِيش اللي حواليه. فأنا بصراحة ما باحبش برضه، خلِّ بالك يعني، اللفظ بتاع التحكُّم ده، المفروض كل واحد يعني إيه يعمِل اللي عليه وبس، هو يبقى بكامل حريته، المهم يعني إيه، أكمِل لك بقى، أرجَع لك تاني بقى ل للطبخ.
إمم. أيوه. أيوه، فهمتِك آه صح كده تمام. صح. أيوه، أيوه. طبعًا. إمم إمم، كملِي براحتِك خالص، كملِي. أنا يعني بُصي آآ، قولي كل ال اللي أنتِ عايزاه وكده، وقولي لي برضك دوره، يعني يعني أنا أنا عايز أعرف منِك دوره فعلًا في الحاجات التقيلة. يعني هو راجل وعضلات و وبنيته الجسدية أقوى منِك، وأنتِ شغّالة وهو شغّال، أكيد لازم يكون ليه دور قوي في الحاجات دي مثلًا، والّا مش لازم؟ أنتِ يعني أنتِ برضه ست طيبة وتقولي لأ مش مشكلة، هو برضه تعبان وأنا ممكن أشيل؟ والّا بتشركِيه في الغسيل و وغسيل المواعين والطبخ وكده؟